Oh, itu, eee, Masnya, eee, alat komposternya itu beli atau ngela bikin se wah! Keren banget! Hebat hebat.
Eee, bikin sendiri. Jadi jadi em dari ini ember cat gitu, ember cat yang gede, sekitar, eee, yang 50 liter kalo gak salah tuh, nah, itu saya bolongin gitu, saya bolongin, saya bikin keran di pinggirannya, terus, apa namanya, eee, buat nyaring ini, apa namanya, eee, pupuk cairnya. Kan kadang-kadang kan kalo sampah udah terurai kan dia suka keluar airnya, gitu kan, nah ini airnya airnya saya pake buat nyiram ini, eee, tanaman, kadang-kadang tanaman hias, tanaman, e suka nanem sayur juga, gitu-gitu, jadi seru, gitu.
Oh, gitu. Mhm. Oh, kayak gitu. Iya iya, betul betul betul. Oh, gitu. Oh, jadi, e Masnya juga punya ini ya, kayak tanam apa, <tsk> kebunlah? Puny tanam-tanam gitu ya?
Nah, iya, adalah kecil-kecilan gitu, di pot-potlah gitu. Jadi, kan kebetulan di rumah itu gak ada apa namanya, gak ada lahan terbukanya gitu, jadi kita pake pot aja.
Ya. Oh. Oh. Oh, gitu. Hidroponik ya, berarti hidroponik ya?
Iya. Eee, enggak sih, tanah biasa, gitu. Kalo te kalo hidroponik dia agak susah dia kalo pake pupuk cair ya, karena kan kalo pupuk cairnya bukan dari komposter, kalo hidroponik itu dia dari, apa namanya, ya cairan kimia sih, bubuk kimia gitu kan, dia mungkin jadi nutrisinya lebih i intensif gitu dapetnya, kalo hidroponik. Iya iya.
Oh. Oh. Mmm. Oh, oh gitu. Oh, wah, keren keren banget. Wah, inovasinya keren banget nih, Mas. Bener-bener dia, apa keren keren keren. Itu dapet in inspirasinya gimana awal mulanya? Kok bisa
Iya. Daris dulu. Iya. Iya, itu waktu pandemi sih, waktu pandemi kan di rumah aja kan ya, "Wah iseng nih, ngapain ya?" Gitu kan. Sambil, apa namanya, waktu itu bikin konten juga, kan bikin kontennya, bikin konten ah, nih, bikin komposter gitu kan, jadi, apa namanya, bisa dapet 2 gitu, dapet komposter, bisa bikin konten, gitu kan, iseng-iseng gitu. <chuckles>
Mmm, oh. Oh, gitu. Oh. <chuckles> Oh, i Oh, iya iya, heeh. Keren keren keren keren, bagus juga ya. Tambah 1 lagi manfaatnya, Mas jadi kontribusi buat jaga lingkungan, hebat sih.
Heeh. Iya. Nah. Bener bener banget gitu. Jadi, ya kadang-kadang kan saya juga, apa namanya, susahnya itu kan kadang-kadang di lingkungan itu, eee, apa namanya, buat menggerakkan lingkungan kalo saya susahnya, gitu kan. Kadang-kadang kan orang kan banyak banyak buang sampahnya, apa namanya, sampah basah kep eee, ke tempat sampah, padahal kan bisa diolah, gitu-gitu. Itu sih, mhm.
Iya iya. Mmm, iya, itu. Mmm, benar. Betul betul. Mas enggak ngajarin itu? Ke tetangga-tetangga sekitar gitu, ap mhm.
Kadang-kadang ngaja ngasih tau sih, cuman ya gitu mum Mbak, kadang-kadang males orang-orang kan buat ngumpulin sampahnya, kan kadang-kadang, "Udahlah buang aja ke tempat sampah, ngapain sih dipisah-pisah?" Gitu kan, kadang-kadang?
Oh. Mmm, males milahnya ya?
Bener, kecuali kayak Mbak tadi tuh, ya dapet duit gitu kan mungkin semangat gitu. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Oh, jadi harus ini ya, apa sih namanya, <chuckles> disemangatinnya pakai duit ya? <laughs>
Ada manfaat tamb bener! Gitu. Ya kan, orang-orang kan kadang-kadang kan mungkin karena dia gak ngerasain manfaatnya langsung gitu kan, jadi rasa apa namanya, menganggap remeh, gitu kan.
<laughs> Aduh. Iya iya. Mhm.